Ikaw ba? Halimbawa sa susunod na ano na, darating na eleksyon. Ano ba yung mga ano, mga personal na katangian na ano, hinahanap mo sa isang leader?
Mm. Mm. Mm. Hmm. Sa isang leader, sa ngayon kasi ang idolo kong leader eh, yung sa Pasig 'di ba? So, siguro, ah, yung medyo kahalintulad niya, yung merong puso na makatao, ganyan. Tapos ah, transparent. Tapos talagang, um, yung yung purpose lang niya eh, talagang mag-silbi para sa bayan, 'di ba? So yung totoong tao yung mga maka-Diyos, ganyan.
Oo. Hmm, okey. Hmm. Oo. Hmm. Oo. Totoo, totoo.
mahirap na.
Mm. Tama.